Oye, fíjate que tengo allí una situación con con mi novia, eh, estamos juntos desde desde hace 3 años, mm, y, bueno, eh, pasado un año decidimos empezar a vivir juntos, nos mudamos de ciudad, eh, la verdad es que tenemos una relación muy, muy bonita, eh, la amo con todo mi corazón y creo que ella a mí también. Hemos pasado momentos difíciles, eh, de hecho de como de emprender esta aventura juntos para vivir, eh, en pareja. Fue algo que que n fue un poco difícil al al principio pero ahora estamos muy, muy contentos. Y y bueno, eh, hace tiempo como que empezaron a surgir algunas algunas situaciones ahí que son son muy difíciles para mí la verdad de de contar pero quisiera quisiera recibir un un un consejo. Resulta que ella en los últimos años, pues mira, ya estamos rondando los 30 años nosotros. Entonces, ella como que anteriormente me había dicho de desde cuando nos conocimos, pues, que no estaba interesada en en ser madre, ¿no? Pero en los últimos meses, m cada tanto, pues, me me empezó de a poco, ¿no? Me empezó de preguntar que, este, que qué pensaría yo, si era algo que que estaba dentro de mis planes como como como hombre, ¿no? Ser una hacer una familia. Y yo, bueno, le daba le daba un poco de de vueltas, ¿no? Que siempre trataba de de cambiar de tema. Sin embargo, ya en estos meses y últimas semanas ha visto se ha vuelto más recurrente y creo que que realmente sí ya no es ya no es como una, mm, algo que que yo pueda decidir, ¿no? Siento que ya es algo que ella ella ha decidido que quiere ser madre y que yo la verdad en este momento de mi vida, pues no no estoy preparado. O sea, definitivamente no estoy preparado. Todavía no no no le he dicho lo que yo pienso realmente. He tratado de de dejarlo ahí un poquito de lado, de ign no de ignorarla, pero sí de darle darle largas, ¿no? Para no para no decirle que que la verdad no está dentro de mis planes y y pues no sé cómo cómo manejar estas esas diferencias porque yo la verdad que me me veo todavía con ella a al largo plazo y me gustaría saber qué es lo que piensas.
Qué padre. Okey. Entiendo. Claro, oye, estás en una situación muy complicada, la verdad entiendo por lo que estás pasando. Eh, nunca es fácil, que lo que tú quieres para ti en un futuro no coincida con lo que tu pareja quiere. Siento que es una una situación bastante compleja, y no podría decirte a ciencia cierta qué hacer, sin embargo, yo creo que podemos explorar algunas alternativas, para que tú puedas medir pros y contras, ¿te parece?
Sí, sí, sí, yo estoy aquí, soy todo oídos.
Eh. Perfecto. Eh, algo que dijiste me llamó mucho la atención, dijiste que no querías, porque, no estas preparado, ¿te refieres a que no te sientes listo pero, que en algún momento si estuvieras preparado, sí podrías contemplar el ser padre, o simplemente no quieres ser padre?
Ujú. Eh, mira, pues c a al principio, la la verdad es que yo pensaba que no quería ser padre, como que cuando nos conocimos eh, estábamos eh, creo que eso fue un punto clave para poder iniciar una relación como más seria. Eh, porque ninguno quería ser padre, estábamos los 2 en la misma. Eh, pero con el tiempo ella empezó a sugerirme, a decir: "Ay, mira, no te no te", y aparte, ¿sabes qué? Vivimos enfrente de de una de una primaria. Bueno, no es una primaria, es un un kinder. Entonces, pues, vemos <chuckles> a los niños todo el día ahí corriendo cuando va cuando entran, cuando salen, y y como que esos gritos ya de a poco, no me parecen ya tan molestos, eh, ya hasta como que me da risa cuando veo a los niños corriendo. Entonces ese tipo de cosas digo, ay creo que creo que, después de todo no sería tan mala idea. Sin embargo, no es algo que yo esté pensando hacer en este momento, porque, tengo algunas otras cuestiones, algunas otras, eh, cosas que yo quiero hacer todavía antes de de pod de ser padre, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí quiero ser padre, no, no ahora.
Entiendo. Ajá. Okey. Ah, comprendo. Pero ¿dices que ambos están en los 30?
Sí, sí ese es el problema, que nosotros estamos ya en los 30 y que creo que para mí los 30 son como todavía el momento todavía me estoy conociendo, todavía estoy, eh, cumpliendo muchas cosas que que quiero hacer, y ella también, pero, no sé, como que en los últimos meses yo siento que que adquirió una, eh, como una idea más hogareña. Le gusta mucho estar acá en casa, cada tanto pues me vamos a comprar a las tiendas esas departamentales cosas para la casa. A un a ella le gusta mucho, ¿no?, que cambiar las cortinas, que arreglar la cocina, que poner azulejos, cambiar bla, bla, bla. O sea, todo el tiempo. Nunca nunca hemos terminado de desde que nos mudamos a este departamento, nunca hemos terminado de de de de cambiarlo, ¿no?, de adaptarlo a sus gustos, porque al final de cuentas es ella quien quien se hace cargo de esa parte. Pero lo que yo noté es que, bueno, al principio como como que lo que nos unía era era un poco el sentimiento viajero, un poco el sentimiento de de, mm, sí, de que éramos como muy muy parecidos, muy similares y nos estábamos planteando, pues, viajar. Viajamos un poco, pero como que eso era lo que más nos gustaba, ¿no?, la libertad que nos daba el viaje. Y ahora que que nos que empezamos a vivir juntos, de ya desde hace un par de años, eh, pues, ella empezó a adquirir más esta a mí a mí me parece que, como más este sentimiento hogareño y, bueno, ya N no, no, ya no, no tanto. O sea, sí, pero como también, mm, estamos en eh, cada quien tiene su trabajo formal y todo, entonces, es un poco complicado. Sin embargo, cada vacaciones, pues, sí tratamos de tener, este estos viajes, porque, justamente, yo creo que esa es la forma en la que podemos, eh, acordarnos de lo que nos unió, de la forma en que nos conocimos y todo eso. Pero sí, siento que en estos en estos últimos meses ella ha adquirido una conciencia más hogareña y, sobre todo, que creo que también es más consciente. En alguna vez me comentó que, bueno, que para ella es importante empezar a pensar en en los hijos por el tema de la edad, ¿no? Y también de de la edad biológica de de de ser mujer y bueno, todo ese tipo de cosas que también a ella la tienen un poquito, pues, presionada.
Ah, okey. Claro. ¿Y siguen viajando? Okey. Sí, correcto. Comprendo. Sí, justamente, eh, por eso como que preguntaba el tema de que si los 2, estaban en los 30, porque tú dices, yo tengo 30 pero apenas me voy conociendo. <chuckles> Creo que para que te termines de conocer, creo que nunca vas a hacerlo, em, por algo, las personas, eh, de la tercera edad, eh, se jubilan, porque si tú hablas con una persona mayor, em, tienen amplio y vasto conocimiento de la vida, pero ya vivieron 60, 70, años. Entonces, realmente, la experiencia la obtienes viviendo, ¿no? Entonces, eh, nunca vas a estar preparado para ser papá. Esa es la realidad, no hay manera. No podría yo decirte, sí, espérate 2 años, 3 años, y ya vas a estar preparado para ser papá. Es una mentira, eso no existe. Incluso, las escuelas de padres, solamente son para la guianza de la crianza, pero, no hay nada que te enseñe o te prepare a ser papá. Yo creo que aquí va muy de la mano
Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Ujú.
en, ¿qué te hace o qué crees que te haría sentir pleno a ti? Y y algo tal vez como muy honesto, sería que hablaras con ella, y y decirle la realidad, que tú no estás preparado, no te sientes listo para ser papá. Y si es una convicción tuya, es bien válida, ¿sabes? O sea, aquí nadie te debe de obligar a a tener una paternidad no deseada, em, pero, al mismo tiempo tu pareja tampoco debe ser obligada a no ejercer su maternidad, sobre todo por el tema de que en la mujer
Ujú.
pues, sí se acaba el tiempo, ¿no? Incluso ya un embarazo después de los 30, tiene muchísimo más riesgo que un embarazo normal. A veces las personas dan por hecho que, ah, bueno, es mujer y ya, su cuerpo da a luz. Pero no es cierto, cuando el cuerpo, eh, de humano da a luz un hijo, se pone en vida en riesgo la vida, O sea, realmente es algo muy fuerte, estás creando una vida dentro de tu propio cuerpo, y al momento de del nacimiento
Sí.
híjoles, es como lo más complicado, o sea, la física se rompe, y es por eso que después de los 30 para las mujeres es más complicado. Entonces, a mí me gustaría sugerirte que en el amor que se tienen como pareja, hablaran sobre este tema, porque, es un tema bien delicado. Y como te digo, a ti nadie puede obligarte a ejercer una paternidad que no deseas, pero, a tu esposa tampoco la pueden obligar a no ejercer su maternidad. Creo que es un punto crucial, a veces, <chuckles> si no se va a llegar a un punto medio, pues a veces incluso, eh, hasta dejar ir, sería como lo correcto, porque si ella quiere ser madre y tú no, y tú no le vas a ofrecer eso, híjoles, ¿para qué quitar más tiempo de la vida productiva, y reproductiva de una de de una mujer a la que amas, no? Esto es como en el peor de los escenarios, por eso te decía pros y contras, y no sé cómo te sientas con esto, porque, de repente es como un tema bien bien duro, pero, a lo mejor es importante mencionarlo.
Ujú. Claro. Sí. Ujú. No, la verdad es que que te agradezco muchísimo porque como lo como lo has dicho, o sea, es un tema muy delicado que yo la verdad no no pues no le veo como, o sea no puedo, no puedo hacerle frente yo solo y es por eso que pues vengo aquí contigo para para platicarte de este de este tema que que me está me está quitando ya hasta el sueño, ¿no? Porque yo ya no puedo estar evitando sus preguntas, ya no ya no sé cómo ya no sé qué decirle la próxima vez, yo creo que la próxima vez que me diga, o sea, re realmente va a ser, eh, la última vez. Yo, estoy seguro porque ya le he dado tantas vueltas que que cada vez que un toca temas, digo: "Ay, espérame, es que, ¿sabes qué? O sea, yo sé que esto es importante para ti, pero hoy tuve un día pesado", le le invento cualquier cosa y no está bien, no está bien. Realmente, así como lo planteaste, sé que suena muy duro, muy, eh, drástico, pero es algo real, o sea, no me gustó la manera en que me lo dijiste como superreal. Eh, a veces sí sí un poco duro, pero es que es así, o sea, no puedes, eh, ah, interferir con con las decisiones tan de con el de decisiones así de importantes en la vida de otra persona, ¿no? Entonces, si no hay un acuerdo mutuo, sobre todo cuando son cosas que que, oh, son completamente, eh, em, tan completamente, e eh, son opuestas, ¿no? Entonces, creo que sí. Voy a platicar con ella, o sea, tengo que pensar muy bien en qué momento, de qué forma se lo voy a decir, pero, pues, platicarle que en ese momento me gustó mucho eso que dijiste que, bueno, nadie está preparado para ser padre, eh, y que aunque tú nunca va a llegar ese momento, ¿no? Entonces, eso es algo algo que me me gusta. Eh, pero sí, creo que yo, por lo menos, e en este momento de mi vida realmente no no me veo no me veo como padre y y pues planteárselo, ¿no? Porque tampoco se vale que ella esté esperando que alguien que yo en este caso, pues, eh, me decida, ¿no? Cuando realmente creo que la decisión ya está ya está tomada y no no hay nada que lo cambie. Pero bueno, te agradezco mucho por tus comentarios tan tan realistas, eh, sobre este caso que que bueno, hay veces que que que se necesitan, ¿no? Así verdades para para tomar acciones y muchas gracias por por escucharme.
Claro. Okey. Claro. Claro. Mucho. <chuckles> Claro. No, al contrario, gracias por contarme esto tan tan personal, de verdad espero que todo se solucione y lo puedan dialogar y lleguen a un común acuerdo que a los dos los haga feliz. Suerte.
Muchas gracias.